Chà, cái hành trình khởi đầu nghe rất là thú vị, đúng hông? Và có rất là nhiều sự chuẩn bị trong đó. Vậy thì nha, à, cái thời điểm đó thì bạn làm một mình hay là bạn có làm chung với ai và có rủ rê ai làm, ừm, khởi nghiệp với bạn hông?
Ha, đúng rồi. <laughs> Ừm, thời điểm đó thì gần như là mình làm một mình hết, tất cả mình đều, ờ, care hết, là từ cái việc là sắm sửa đồ đạc để phục vụ cho việc kinh doanh này, rồi là nhập hàng, tìm hàng ra sao cũng là mình, rồi là quay video các kiểu thì cũng đều là mình hết. Có chăng là trong ừm, có chăng là trong cái việc là là quay video thì đôi lúc mình cũng nhờ bạn mình, kiểu như là, làm diễn viên để quay cùng ấy, thì bởi vì quay một mình thì nó cũng hơi khó, đúng không? Á, ờ, đúng rồi, khởi nghiệp thì thường cô đơn mà, đúng không?
Làm một mình. Ồ! Ừ. Ừm. Làm hết luôn? <laughs> Ừ. À! Vậy ấy hả? Wow, có vai diễn viên luôn, chà. Ừm, nghe là thấy cả một cái chặng đường, à, rất là nhiều sự sự thử thách, đúng hông? Vậy thì á nha, lúc đó đó, cái cảm xúc của bạn ra sao? Bạn có sợ hông? Hay là bạn háo hức, hay là bạn bối rối? Bạn đã phản ứng như thế nào trong cái thời điểm đó?
<laughs> Đúng rồi. Ừm, rồi. Hiểu ý bạn, thực ra là cái cảm giác lo sợ là cảm giác đương nhiên sẽ có rồi, lo sợ, lo lắng này này kia, sợ là công việc của mình nó không suôn sẻ, không trôi chảy. Đấy, nhưng mà mình cũng sợ, gọi là, trong cái tầm nào đó thôi, bởi vì là thực ra là mình cũng không phải là người lần đầu tiên bước ra kinh doanh, mình cũng kinh doanh khá là nhiều rồi, và cũng nói thật là cũng thất bại cũng khá nhiều. Và mỗi một lần thất bại mình lại quay ra, lại phải đi làm thuê để, gọi là, tích lũy kinh nghiệm, tích lũy cái tiền, ờ, số vốn, <laughs> ờ, rất nhiều lý do, nhưng mà cái lần này thì, à, khi mà bước ra như vậy thì lo lắng có, lo sợ có, nhưng mà cuối cùng là cũng vẫn đi theo những cái hy vọng riêng của mình, ừm.
Lo sợ, đúng hông? Ừm. Không suôn sẻ, ừm. Vậy hả? Wow! Ồ. Tích lũy kinh nghiệm, đúng hông? Ừm. Ừm. Ừm, cũng vẫn vượt ừm, cũng vẫn vượt qua được, đúng hông bạn? Vậy thì nha ừm, vậy thì á, ừm, cái cái lúc mà còn mới á, mới vào làm á, thì, kiểu, có có những cái khó khăn nào mà khiến cho bạn muốn bỏ cuộc hông?
Đúng rồi, vẫn phải vượt qua chứ. Rồi. Ờ, thực ra thì cái khó khăn nó sẽ không nằm ở cái phía là là phía bên sàn thương mại hay là cái cách mà mình làm, bởi vì là cái việc đó thì hoàn toàn là trong cái công ty trước đó ấy, là mình đã làm rất nhiều rồi. À, nó khá là có cái sự tương đồng, cũng nhập hàng rồi cũng, a, quảng cáo, rồi là quay video này kia, đấy, thì cái đấy thì không có gì vướng mắc.
Ồ, vậy hả? Vậy đến từ đâu? À. Ừ. Ừm. Vậy vậy thì khó khăn đến từ đâu?
Khó khăn nó đến từ cái việc đó là tìm nguồn hàng, ấy, cái việc đúng rồi, cái tìm việc nguồn hàng đầu vào nó rất quan trọng. Ờ, bất kể ngành nghề gì mình thấy cũng vậy, cũng phải tìm được nguồn hàng, nó thứ nhất là uy tín này, thứ hai là giá cả của nó khi mà nhập nhập vào ấy, thì nó phải đảm bảo cho mình là làm sao mình nhập vào để mình bán ra, trừ đi trừ đi đúng rồi, trừ đi tất cả các cái tiền marketing, quảng cáo, rồi tiền công này kia thì mình phải có lãi, đấy, cho nên nà cái việc tìm đầu vào rất là khó khăn, đấy, cái đấy thì mình thấy là khó khăn nhất đấy.
Tìm nguồn hàng, ồ. Ừm. Ừm. Giá tốt, đúng hông? Ừm. Có lời, đúng hông? Ừm.

Ừm, à, cũng là khó để mà nói đấy bởi vì là cái chuyện này nó chưa xảy ra nhưng mà nói về cái ờ, đúng rồi, thì mình cũng đã ra làm riêng rồi chứ mình không làm thuê có thể khó thể hình dung ra thế mà mình nghĩ là, ờ, việc cũ của mình ấy nó cũng là một một cái công việc nó khá là ổn, ờ, lương cũng khá là, gọi là, chấp nhận được gọi là đủ để mình sinh hoạt ấy, thì mình thấy nếu như mình vẫn, a, giữ công việc đó và mình không ra khởi nghiệp tiếp thì mình thấy là mọi thứ nó vẫn đi theo một cái, ơ, ờ, cái form ổn thôi, nó cũng không có gì quá đặc biệt cả, có cái nó khác hơn là có thể là mình sẽ mãi chỉ như vậy. Nếu như mình đi ra làm riêng thì có thể là nó sẽ tốt hơn hoặc có thể là nó bị, à, lỗ chẳng hạn, thế nhưng mà nó vẫn nó sẽ có sự xáo trộn hơn trong cuộc sống thì mình thấy 2 cái hướng đi nó khác nhau, kiểu như vậy đó.
Chưa xảy ra. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. bạn có thể tưởng tượng mà, ừ. Ừm. Vẫn ổn, đúng hông? Ừ, ừm. Ừm, chỉ như vậy thôi. Ừ. Ừm. Ừm, đúng là một cái khoảnh khắc nhỏ thôi mà lại thay đổi cả một cái hành trình, đúng hông? Vậy thì nha, bây giờ sau khi bạn thay đổi đi, thì có cái điều gì khiến bạn cảm thấy là bạn tự hào nhất?
Đúng rồi. Ờ, thực ra thì cái việc mà mình tự hào nhất là mình đã can đảm, mình nghĩ là đấy là cái việc mình tự hào, tự hào với chính bản thân của mình là mình đã bỏ một công việc có một cái thu nhập là tương đối ổn này.
Can đảm. Ừm. Ừ. Cũng gọi là ổn định, đúng hông? Ừm, như nhiều người là người ta sẽ không có dám làm những cái việc như vậy đâu, đúng hông? Ừm.
Đúng rồi, để <laughs> Rõ ràng rồi, ờ, mình, ờ, mình đã ra để mình có thể kinh doanh như vậy thì chưa biết chắc là có thành công hay không cũng chưa biết là tiền kiếm được thế nào, nhưng mà chắc chắn là nó bước đầu là sẽ không thể nào ổn được như cái việc làm thuê rồi, đấy. Cho nên là mình thấy là mình đã có một cái sự can đảm nhất định và mình thấy là trước mắt là mình tự hào về cái việc đó, tự hào với chính bản thân của mình.
Ừ. Ừ. Ừm. Ừm. Tức là nghe là thấy trên những cái năng lượng rất là tích cực luôn ha. Vậy thì nha, ờ, cụ thể bây giờ đi vì, à, những cái sự thay đổi đó thì, ờ, đã thay đổi gì đến với công việc và cuộc sống của bạn, ví dụ như bây giờ bạn tự làm thì tiền lương như thế nào? Mối quan hệ của bạn như thế nào? Ừ, có mất gì và được cái gì hông? Ừm.
<laughs> Đúng rồi. Ờ. Rồi, sao nào? Ừm Nó thay đổi khá là nhiều, ừm, nó thay đổi khá là nhiều bởi vì là, thứ nhất là về cái nguồn thu nhập của mình thì chắc chắn là thời gian đầu thì nó không được như lúc là làm thêm là làm thuê này, đấy, và bây giờ thì có thể là đã ổn định hơn một chút nhưng mà nói thật là cũng vẫn chưa bằng được lúc làm thuê. Thế nhưng mà bù lại ấy thì mình có được những cái kinh nghiệm riêng của một cái người mà tự làm kinh doanh, gọi là, người làm chủ đấy, kinh nghiệm đấy thì phải làm chủ thì mới có được kinh nghiệm đó chứ làm thuê thì làm sao có được, đúng không? Ờ, và rồi thì mình cũng có những cái mối quan hệ, à, kiểu như là, họ giúp mình trong cái việc là là tìm hàng rồi là trao đổi với cái công việc này kia. Cũng có những người cũng kinh doanh kiểu như mình đấy là mình cũng có được, ờ, quen được những người như vậy. Thì mình thấy là mỗi việc ló đều có cái giá của nó cả, việc làm thuê thì cái, a, vấn đề về quan hệ này kia của mình nó chỉ gói gọn cho phạm vi công ty thôi, nhưng bây giờ mình đang làm riêng rồi thì mình có những kinh nghiệm riêng làm chủ, rồi, ờ, biết phải, à, lo lắng về tài chính thế nào, cân bằng ra sao với cuộc sống thế này kia thì mình thấy là mỗi mặt nó đều có những cái lợi và cái hại nhất định và mình thấy là mọi thứ vẫn đi theo một cái hướng mà nói chung là chưa có gì quá tiêu cực. Ừm.
Vậy hả? Hông ổn định, đúng hông? Ừm. Ừ. <laughs> Đương nhiên rồi. Ừ, ừm hứm. Ừm, đúng rồi. Ừ. Ừm. Ừ. Ừm. Tức là đối với bạn đi là bọn bạn được nhiều hơn mất, đúng hông?